Heu, malheureusement, non, je ne pense p je ne pense pas, heu, c'est un peu ce qui manque dans dans l'éducation civique. Heu, l'Éducation Nationale, à l'école, non, ils apprennent pas ces bonnes manières. On va dire, c'est plutôt aux parents, au final, de le faire
OK. Eh, oui. Oui. Oui, oui.
heu, aux parents d'éduquer, heu, de de de partager les b les bonnes choses à à faire.
Oui, c'est dommage parce qu'ils pourraient faire un cours ou même l'inclure, je ne sais pas, moi, dans des cours qui sont déjà là, heu, ou de biologie ou même de français, essayer d'inclure quelque chose, hein.
Mmh mh. Tout à fait. Tout à fait. Après ils en parlent sûrement, voilà, heu, juste, heu heu, par-ci par-là mais je ne pense pas, effectivement, qu'ils qu'ils attribuent heu, qu'ils consacrent des cours entiers, heu, à du recyclage.
Oui. Mmh mh. Oui.
C'est dommage.
Et alors le, mmh, heu, le le container pour le compost, il est fait de quoi?
Heu, c'est du c'est du plastique. En principe, c'est du plastique. C c'est eh oui, oui, c'est contre-productif, oui mais bon, voilà, c'est c'est au moins, c'est ça dure, heu, après il y en a que ils peuvent très probablement se faire un compost, heu heu, avec des des branchages, par exemple. Du bois, oui, j'en ai déjà vu qui qui arrivent à se oui ou des palettes. Voilà, des choses comme ça. Oui, oui mais en fait, c'était moi j'ai un compost, heu, voilà, qui était distribué par la commune, heu, à tous les habitants et voilà on on s'en sert.
Ah! Ah, mais ça, ça n'a aucun sens. <laughs> Oui, exact. Ah, oui ou du bois, des palettes ou quelque chose comme ça? Ah, oui donc heu donc ça, c'est c'est distribué par la commune. Vous ne devez pas l'acheter?